Olá, querido, como vai?
E ai, tudo bom? Como é que você tá?
Tudo ótimo, tudo graças a Deus.
Que que manda?
Vamos lá! Se você pudesse viajar no tempo. Pra que época você gostaria de ir?
Nossa, é engraçado que você tá me perguntando isso, esses dias eu eu estava assistindo pela enésima vez o filme de Volta Para o Futuro, lembra? O primeiro, né.
Aham.
E eu sou fascinado pelos anos 50 é tudo, é
Sério?
é a a música, a forma que as pessoas se vestiam, eh, a culinária, aqui eu moro no eu moro aqui na nos Estados Unidos, na Geórgia. Aqui tem uma
Uhum. Aham. Certo.
uma cadeia de, eh, lancheterias de lanchonetes, que eles têm aquela eles fazem aquela aquele aquela volta ao passado. É tudo ambientado como uma lanchonete dos anos 50.
Hã. Ah, entendi.
E pra mim seria isso, a música, como eu te falei, os carros, ah, tudo relacionado com os anos 50, eu não sei se numa vida passada eu sei lá, eu era dos anos 50, e você você qual seria o teu
Aham. <laughs> Mas, eh, a a acho que o estilo, né, a arquitetura, as linhas de design tem uma uma singularidade mesmo nos anos 50 e 60, os anos 70 foi onde a criação tomou uma liberdade mais rebelde, né, e dos anos 80, ninguém gosta praticamente de nada, parece que o design e a moda dos anos 80 hoje é pra nossa percepção, é ridícula, mas 70
Sim, sim. Ah. Exatamente. Sim, eu considero que é, os anos 50 foram os anos a década do pós-guerra, então o a humanidade do ponto de vista histórico, não, é a humanidade, ela passou a a pior fase desde então da da da história da humanidade, né, a gente podia ter sido muito pior, então foi a a década da recuperação, a década da alegria e
Sim. Sim. A a década do movimento hippie.
Movimento, é é começou no final, aí os anos 60 começou aquela coisa de rebeldia, foi a a a base da rebeldia
Sim.
também foi a começou a proliferação do uso de drogas, apesar que, lógico, o que havia nos anos 50 mais os anos 60 e já os anos 70 já era um pouco de tudo, né, e e os anos 80 é considerado a década do exagero
Sim. Verdade. Exagero nos
pra quem viveu. Mas, você tem alguma época, assim, que você também, se você pudesse escolher viajar no tempo, alguma época?
Então, se eu pudesse escolher eu escolheria ir onde tem poucos registros vamos supor, época de dinossauros época de dinossauros, Egito antigo, Grécia, até que a Ro Roma tem muitos registros, Grécia não tem muito, né, mas se eu tiver que escolher 1 eu escolheria o o na época dos dinossauros, não dá pra a gente respirar, porque oxigênio era o oxigênio era era diferente e a temperatura diferente, mas
Mas é bem no tempo, eh. É. Aham. É, é isso que eu ia comentar, a a atmosfera era era mui era muito, eh, muito carregado em metano, que eu literalmente eu é.
vamos voltar hã.
Literalmente o planeta era um pântano gigante, então tinha muito gás metano.
Ah, é, tinha metano na atmosfera?
Corre muito, porque era um pântano gigante literalmente o planeta.
Ah, aí essa parte eu não sabia. Mas voltar num num local, numa época onde eu poderia respirar e comer. <laughs> Eu acho que Egito antigo. Né? Apesar da gente não poder se comunicar. A gente não falar
Sim. O Egito antigo. É, eu estava pensando nisso, tipo eu eu eu voltaria numa época que eu pudesse me comunicar, mas lógico, você tem um o teu pensamento. Eh, eu a eu vo vo vamos ser sincero, né? Vamos
Aham. Né? Hum.
É é difícil você escolher. Se a gente está falando de máquina de tempo, né? É, o que é o que é o a tua pergunta, né? Eh, eu acho que se a gente pudesse escolher a gente Eu acho que mesmo se você não sendo religioso, não é você escolher Acho que a maioria dizer: "Ah, eu queria ir conhecer Jesus na época que ele pregava, né?" Aí tudo bem, mas aí você fica pensando. Como é que você vai achar ele?
Aham. Aham. É. Sim. Sim.
A as datas exatas não coincidem. Você não você não tem como saber o dia exato que ele estava em tal lugar, ele não tinha um endereço.
Ai. E e no e, talvez talvez, o a grande dificuldade de Jesus é é ele é o nosso nosso o o líder da nossa religião, né, filho de Deus.
Sim, correto, para quem é religioso. Eu eu eu eu do ponto de vista, assim, eh, histórico, é a pessoa ele existiu. Você pode acreditar ou não, né, que, eh, pode ser que tenha sido só um profeta ou o que seja, mas do ponto de vista histórico, ele é o o ser humano que mais influenciou na história da humanidade. Isso é inegável. Isso não tem você não precisa ser católico ou evangélico pra mas, é aquela coisa, né, é um tema muito polêmico.
É. É, aham. Sim, entendi. Aham. É, o tema é polêmico, é é <sniffs> quando chegar lá, na na Galileia, você vai descobrir que de 3 em cada 10 pessoas tem o nome de Yeshua, que é o Jesus.
É. Yoshua Yeshua, exato.
É, e a língua que eles falam é o aramaico, o aramaico tribal, né, porque estima-se que, a cada 30 quilômetros, o dialeto mudava, consideravelmente.
Não, facinho, é só levar o Google Translator. <laughs>
É <laughs>
Não, eu, eh, hã, continuando o tema de passado, né, eu no YouTube já vi vários vídeos, né, de ah, quanto tempo no passado que você voltaria, que você ainda é poder entender a língua inglesa. Eu também vi de portuguesa, né, literalmente
Não. Aham. Sim, aham.
É, eu acho que eu fui em 1500 e você já não entendia quase nada do que era a a então língua inglesa da época. Você não entendia já 10% e o português também é parecido, você pensa assim: não português, sempre foi português, deve ter mudado alguma coisa e outra não tipo, eh
Verdade. Verdade. Então o cara o cara que inventar o nós já temos tradução simultânea e não temos viagem no tempo, então quando a gente puder viajar no tempo, comunicação, a gente não precisa se preocupar, não que vai estar bem adiantado. <chuckles>
É ué, se se a pessoa inventou a máquina do tempo, acho que uma máquina para se comunicar, acho que vai ser o de menos.
Verdade, a pro
Mas e você, como é que você imagina que se ia ser sua época, a sua vida nessa época ou tipo assim você só ia querer visitar e depois voltarem? Eu ia querer ficar morando lá eu ia querer ficar morando lá.
Então. Eu eu gostaria, eh, a A minha visita ao Egito poderia se eu gostaria que fosse uma v uma visita invisível, né, porque a reação que eles iam causar em mim, eu causaria uma reação maior neles.
É o nas mas se você planejasse bem essa tua viagem, não é. Acho que você iria vestido com as roupas da época, e ia tratar de não falar com ninguém, né?
Ah, agora sim, aí você Aí você tá virando uma estrategista de viagem especial, é?
E claro, é como se é se você for vestido com roupas modernas, você ia loguinho logo você ia parar lá na
De repente a a empresa a empresa que vai oferecer essa viagem, vai lá e pega uns modelitos para os turistas poderem Eh, se infiltrar no meio dos do dos mortais e, né Maquiagem, cabelo. Agora agora você pensou bem, né.
Sim, uai, é o, é o mínimo, não é? É o mínimo. Pois é, não, e o legal é o seguinte, né. Você ia poder se você for voltar para o Egito, lógico que seria você voltaria na época que eles estavam construindo as pirâmides, né? Seria e como foi Sim.
Hum. Então é uma uma das pegar um a metade da construção pra saber o que que eles fizeram. <chuckles>
Correto e como foi algo eu acho que a pirâmide maior demorou 40 anos ou 30 anos. Não tem como você errar a data, porque não você não precisa uma data exata que nem, por exemplo, voltar para testemunhar o a ressurreição de Jesus. Você não tem uma data exata quando aconteceu, então
Então é. Hã. Entendi. É, mas também a nós não sabemos como é que eles registravam o
E, botando esse tema
O tempo, né? O nosso calendário Juliano, o nosso calendário Gregoriano
Exato. Sim, correto.
são são recentes, né? A gente não sabe como é que eles mediam o tempo lá. Então, assim, baseado em em datação de carbono 14, aí que varia bastante. Se p o cara pode falar que é eh, se o cara te falar que é em 2030 antes de Cristo, pode ser em 2050, e 20 anos faz diferença, né?
Não, mas não tem uma data precisa, né. Que nem no Mas o o que o que te atrai essa época especificamente, é algo de cultura ou as pessoas, ou algum evento específico?
O que me a o que me atrai é a gente, sempre acha que está no momento mais evoluído da raça humana, e estamos mesmo. As 3 gerações
Eu acho que isso é inegável, é inegável, né?
as 3 gerações que estão vivas em qualquer época, estão vivendo a época mais avançada da humanidade. Então, se você voltar 5.000 anos atrás, onde a tecnologia, a cultura, ela é totalmente diferente, o que eu tenho certeza que nós vamos encontrar são pessoas comuns
Sim. Sim, concordo.
mulheres que brigam com os maridos, jovens que brigam na rua.
E eu acho que a mulher não tinha a a mesma, ah, importância de hoje que hoje em dia. Eu acho que o era mais machista, mas também eu posso tá errado, também, lógico.
Mas é, o machismo e a importância da mulher são irrelevantes, porque, ah, nós só somos a raça dominante graças a números e inteligência. Então, assim, sem mulheres, nós não teríamos a quantidade de seres humanos nesse planeta. Então a
Mas assim, e e não se esqueça que Cleópatra foi uma das pessoas mais imponentes do Egito antigo. Cleópatra.
E é, e ela causou muita intriga, muita <laughs> muito problema pra população de Roma e pra população do Egito, né.
Não. É, pra também não era E Sim. No meu no meu caso, os anos 50 é aquilo que eu falei, é a época, é a música, o estilo de vida, é a cultura, são as cores. Lógico, eu baseio muito nos filmes que eu vejo ambientados nos anos 50, né, então não é que eu vi eu não estava vivo nessa época. Então, a minha imagem dos anos
Sim, aham. Mas, fala aí uma banda que você ia ver ao vivo nos anos 50.
Ah, aquela que eu não é nem banda, mas o ia ser o Elvis Presley, eu acho que ele começou nos anos 50, né.
É, eu não tenho certeza.
Não, acho que ele acho que foi o final dos, ah, Fats Domino, que foi o um dos criadores do Little Richard, que veio antes do Elvis Presley
Aí aí sim, aí você tá falando de
Inclusive, o o Elvis Pesley, ele ficou famoso cantando músicas do Little Richard, que pelo fato que ele era afro-americano, naquela época, as rádios não tocavam havia aquela separação, né. Então, o Elvis o Elvis, como era ele era um branco que cantava como um afro-americano. Dançava
Aham. Hã. Ah, então o Elvis gravava as as músicas do Little Richard?
Sim, uma o uma, eh, gravou aquela tutti frutti, oh Rudy, essa é do Little Richard, que é um dos mais famosos do Elvis. O Elvis Presley, por in eh, por incrível que pareça, ele nunca compôs uma música na na carreira dele, nunca.
Sim, uhum. Olha! É sério isso?
Sim, ele nunca agora assim, se você pesquisar o catálogo, eh, algumas músicas tá o nome dele, isso foi a influência do o famoso manager que ele tinha o Colonel, ele se você, por exemplo, era um isso aí já, eh, estamos falando dos anos 50, que é a é a é a a época que me fascina, que eu, se eu pudesse, eu voltava no tempo, né?
Hã. Mas Aham. Aham.
Eh, co se você era um compositor de música que precisava de fazer o nome com o Elvis cantando a tua música, que era ele ele ele pressionava: “Ó, você quer que o ele, o o Elvis, eh, toque a tua música, você vai ter que colocar ele como co-writer, tipo, como que mas ele nunca, na vida profissional dele, ele compôs nem sequer um um um jingle de televisão, que dirá uma uma canção. É
Aham. É a Hã. Oh louco. Né, então bom, essa prática existe até hoje, né? A gente sabe que mesmo me menos menos descaradamente, mas existe até hoje, eh
Eu acho que é menos um pouco mais mais é, é. Menos descaradamente, mas o mas o o Elvis me fascina, eu acho que o o o principal fascínio que eu tenho com os anos 50, seria Elvis Presley num o grupo, assim, acho que os Beatles os Beatles foram os anos 60, né, eu acho que eles começaram nos anos 50, mas
É, a a voz dele é Então, você você entende mais disso do que eu, me conta aí.
Então é é o o rock na verdade, foram os afro-americanos que que criaram o rock and roll é era um era um era um blues com a guitarra elétrica, né.
Sim, aham. Sim.
Só que aí os brancos, eles foi uma, eh Um roubo cultural, não é, porque naquela época, por causa do das diferenças raciais eh, hã, não tocavam, né na televisão, hã hã, artistas afro-americanos, por isso que os brancos tinham essa vantagem e basicamente essa Mas olha com relação a ao Egito, né que você fala
Hã. Sim. Sim, aham. Hum. Hã.
É, acho que qualquer coisa assim, imagina você voltando no tempo, né, você desce lá da máquina, ela tá escondida, né, a seria perto do Cairo, não é? Que era a capital, né?
Aham. Uhum. Então é ali o o o Vale dos Reis, fica no Cairo, né, então o o negócio é o que eu gostaria de entender era como era a dominação das massas nessa época, porque hoje em dia, eh, a gente a gente sabe que nós domi o os nós somos dominados por leis e regras, mas como é que se dominava lá os milhões de egípcios.
Sim. Ai, mas é mais complexo, né, mais complexo. Sim.
Pra respeitar e obedecer o faraó, eu imagino que que força bruta, leis.
Sim, eu acho que era é, era a falta também as pessoas eram incultas na época, na maioria, então era mais fácil dominar o quem tinha o conhecimento, quem tinha educação, não é? Era mais fácil dominar as mas é um tema muito complexo, né, eu acho que tantas possibilidades, mas eu me surpreendi que você falou o Egito, né, então, mas tudo bem.
Aham.
Eh, e mudar você não mudava nada né, eu não mudaria nada não, porque não mexe com história, né?
Mas é então o Vai que eu mudo e vai que eu tiro um um um copo de água do lugar e a pirâmide não é construída. <laughs>
É, vai que aconteça alguma coisa, é. <chuckles> Ah imagina, mas tudo bem, viu, muito legal, muito interessante a gente tá se falando então se cuida, hein. Até mais, até mais,
Ah, um abraço querido, um abraço.